Mmm. Sebenernya kalau itu sih balik lagi ke preferensi ya, Kak, ya. Eee, orang kan ada yang suka privacy, ada yang memang suka ce jendela besar gitu. Kalau aku sih emang suka ada jendelanya, tapi tetep selalu aku kasih vertical blind sih, kalau kasih hordeng lagi biar lebih privacy aja sih sebenernya. Jadi suka-suka aja sih sebenernya memang. Balik lagi gitu ya, kalau itu.
Heeh. Mhm. Mhm. Oke oke. Kalau tentang, apa namanya, sirkulasi udara gimana tuh?
Wah, itu penting, Kak. Itu penting banget. Kalau memang tidak ada AC saranku adalah tetap pakai, entah itu nanti beli exhaust fan dihadapin ke at eee, ke luar atau ke atas supaya tetep ada udara yang bersirkulasi. Itu penting banget. Kalau nggak ada ya, ya udah tuh mending beli AC aja, simpel udah. <chuckles>
Heeh, heeh. Mhm. Oke oke. <chuckles> Mungkin, eee, barangkali, mmm ini ya, <tsk> eee, sering-sering buka pintu barangkali ya, supaya <chuckles> udaranya masuk gitu ya barangkali.
Oh, bener bener. Iya bener. Bisa banget itu. Kalau misal memang lagi, apa namanya, nggak ngapa-ngapain ya di buka aja, tapi kalau lagi melakukan sesuatu yang rahasia ya ditutup tidak apa-apa. <laughs>
Iya iya. <chuckles> Ya karena mungkin, eee, butuh ini ya privasi gitu ya.
Betul sekali.
Oke oke. Oke, terakhir nih. Menurut kamu ruangan kecil itu, eee, apa, layak nggak untuk di eee, apa namanya diperjuangkan agar lega ataupun nyaman gitu?
Apa tuh? Layak dong, Kak. Karena kan ruangan yang kecil ini tuh secara perawatan lebih gampang, bersihin juga lebih enak, barang-barang tuh nggak banyak. Jadi nyaman. <laughs>
Oke. Oke. Oke oke oke oke. Jadi, eee, meskipun kecil namun bisa maksimal jika kita pandai mengatur dan menatanya kayak gitu ya?
Betul sekali. Betul banget.
Oke oke kalau gitu. Oke makasih banyaklah kalau gitu, atas obrolannya. Aku seneng banget nih bisa ngobrol sama kamu. Semoga kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.
<chuckles> Oke. Boleh. Sama-sama, Kak. Sampai jumpa.